Ah okay, ti poni gli obiettivi, ci sta, ci sta, ci sta.
E me le re me le regalai, sì, me le regalai. Me le regalai e questa cosa, ad esempio, è una cosa che mi aiuta molto nel tenere a contro in controllo, sai, le spese impulsive, ad esempio, e mantenere comunque un se anche questo è un po' un successo finanziario, no, se tu hai successo, una soddisfazione
Sì, sì, sì, s No, sì, allora come successo, secondo me finanziario, si intende non solo il guadagno ma anche un po' diciamo la comprensione del del m di come gira il mondo intorno ai soldi e anche sapere quando dire: "Sì, posso permetterlo", "No, non posso permetterlo". Eh, io ho sempre avuto ad esempio problemi nel risparmio, io sono sempre stato abbastanza al limite. È solo da qualche anno che
Esatto, esa Esattamente, esattamente. Oka
Mh, perché ero veramente al mhmm, proprio 0 eh, ho 17 centesimi sul conto corrente, ho detto: "Basta, devo cambiare il mio stile di vita, devo cambiare, eh"
Che stai Okay. Sì, sì, ti seguo. Assolutamente giusto.